الحقيقة يعني في كده حاجة أنا من زمان من وأنا صغير وأنا الصراحة نفسي أحقّقها. يعني عمّال أقول أنا نفسي آآ أطلع الحاجة دي. وفعلًا أنا يعني الهدف ده بقى لي كتير أوي شغّال عليه. و بس يعني باحس إن أنا إيه، <tsk> آآ مش هاقدر أوصل له. مش عارف ليه؟ مع إن أنا يعني نفسي أوصل له، ولكن أنا باحس دايمًا إن في حاجات بتمنعني إن أنا أوصل له. آآ ما باعرفش إن أنا يعني أعمل العادات اللي هي تخلّيني أو ألتزم بيها، آآ إن أنا أقدر أوصل للهدف ده. آآ فكنت عايز بقى نصيحتك عشان يعني الهدف الكبير اللي أنا عايز أوصل له ده بالالتزامات اللي أنا هاحُطّها لنفسي، أقدر أوصل له. لإن الموضوع فعلًا آآ أنا مش بَروق يعني مش باقرَّب، أنا بابعد.
أكيد طبعًا. وأنا يعني فاهم شعورك وفاهم الحتّة دي إن أنت عندك طموح أو عندك هدف كبير، وده شيء ك كويس جدًا وجميل جدًا الصراحة، إن أنت عندك هدف واضح وعايز نفسك تحقّقه. دي حاجة حلوة أوي إن أنت نفسك تمشي في الطريق دوّة. بس أنا فاهم إن الموضوع ساعات ممكن يبقى صعب، وفيه تحديّات وساعات بتُقَع في النُص وكل مثلًا ما تيجي ت تبدأ فيه، ممكن في حاجات بتوقّفك وكده، فأنا مقدَّر جدًا موقفك. بس عايز أفهم منّك أكتر، هو إيه الهدف الكبير ده اللي أنت بتتكلّم فيه واللي نفسك تحوّله لعادة؟ يعني إيه الموضوع اللي أنت من صُغرك ده نفسك إنّك تعمله؟
بُص الحقيقة أنا من وأنا صغير وأنا نفسي أبقى لاعب كمال أجسام، يعني أنا باتفرج بقى بارُوح الGym من وأنا صغير، و ويعني مواظب عليه وباحب الرياضة عامةً. بس نِفسي بقى أخش بقى بطولات، نِفسي أبقى لعيب بقى محترف يعني اللي هو، يبقى ليّا بقى اسم وأبقى باسافر مثلًا عشان عندي تحضيرات وحاجات. آآ فعلًا ده هدفي اللي أنا نِفسي أسعى له، بس أنا مش عارف بقى أعمل إيه، أو أمشي إزاي، لإن أنا حاسس إن أنا مش عارف أبدأ منين و و وأكمّل فيه وكده.
جميل أوي وفعلًا يعني هدف حلو الصراحة ويكا يعني، آآ حاجة ليها علاقة بالرياضة وكمان نِفسك يعني تتضّبط ل تبقى حاجة جميلة الصراحة وهدف حلو. بس عايز أفهم منك أنت إيه اللي خلّاك تختار الهدف ده، يعني إيه الحا إيه اللي ألهمك ليه؟ هل أنت مثلًا أُعجبت بال بالناس اللي بتطَلع مثلًا في بطولات وكده فحبّيت تبقى زيهم، أو مثلًا كان في حد قُريب منك أو قريبك أو كده، كان بيرُوح الGym وكده فأنت أُلهمت بسببه، يعني إيه اللي خلّاك ترتبط بالموضوع ده؟
الحقيقة الوسائل التواصل الاجتماعي، إن أنا كنت بقى بابُص باخش على ال ال التطبيقات بقى اللي هي بيبقى عليها الناس اللي هُم مشهورين وكده، وأبتدي أشوف آآ لعيبة كمال أجسام وهُم منزلّين صوَرهم، آآ وهُم بقى طبعًا جسمهم جامد أوي اللي هو بيكون، مليان عضلات بقى وأنا طبعًا بطبعي إن أنا باحب أروح الGym وكده، آآ لإن يعني كان عندي واحد صاحبي هو اللي دايمًا بيس بيج يعني بيجرّني معاه بيخلّيني أروح معاه وكده، آآ فأنا حبّيت الGym وإبتديت إن أنا يبقى ليّا علاقة بيه جامدة أوي، و وابتديت إن أنا أشوف نتايج فعلًا بس أنا عايز آخد بقى الموضوع لحتّة تانية بقى، حسّيت إن أنا خلاص، أنا حاطط هدفي الكبير، إن أنا فعلًا أكون بانافس، وإن أنا يعني عايز بقى العالم كله يشوفني أنت فاهم؟
فاهمك طبعًا وجميل أوي إن أنت، يعني قدِرت اللي أنت تستفيد من الSocial media بحاجة إيجابية، وحاجة حلوة ممكن تفيدك فعلًا وممكن تطوّرك، بدل ما أنت تستخدمه بس في اللي هو scrolling وكده، فدي نقطة كويسة جدًا الصراحة، آآ طب أنا عايز أفهم، أنت Routine يومك يعني ماشي إزاي، يعني أنت أصلًا حاليًا أنت بتعمِل إيه بالضبط، آآ يومك ماشي إزاي من أول ما بتصحى واليوم بيعدّي إزاي وكده؟ وهل أنت مثلًا عندك أوقات فراغ أوقا أوقات بتبقى متاح فيها والّا لأ؟
بُص الحقيقة أنا يومي بيمشي، آآ زي أي حد طبيعي، باكون عندي شغل الصُبح، آآ وباروح الGym غالبًا بالليل مع صحابي وكده. آآ بيكون عندي وقت كتير، آه بيكون عندي وقت بعد الضُهر مش الصُبح يعني أنا، بارجَع بقى من الشغل، آآ ممكن أريّح شوية، وأبتدي آكُل حاجة مثلًا، آآ وبعد كده آخد زي دُش بسيط كده، وأبتدي إن أنا أحضّر ال الوجبة بتاعتي اللي هاكلها بعد التمرين، وأحضّر الشنطة بتاعتي عشان باحط فيها حاجات طبعًا مهمة أوي للGym آآ زي الإزازة بتاعتي اللي باشرب منها مَيّة، وال والأدوات اللي أنا باستخدمها في التمرين، وممكن أحط تيشيرت زيادة عشان لو هاغيّر الهُدوم هناك، وبس و وباتّجه بقى على الGym باقعد مثلًا في باتمرّن يعني حبَّة حلوين، باقعد مثلًا بتاع ساعة، ساعة ونُص. آآ وبعديها بقى باقعد ما أصحابي شوية اللي هو بقى ممكن نقعد، يعني ن نتكلم مع بعض شوية، ممكن نقعد ناكل لو أنا جايب معايا الأكل هناك، آآ وبعد كده ب باخد العربية وبامشي يعني باروّح البيت. بس حاسس إن ده مش كفاية يعني فاهم؟ حاسس حاسس إن أنا بالRoutine ده مش هاوصَل برضه ل لحاجة كبيرة. فأنا مش عارف يعني إيه اللي أنا ممكن أعمله زيادة، عشان أبقى حاجة كبيرة زي كمال ال لعيبة كمال الأجسام وكده.
إمم. أكيد طبعًا، وده يعني جميل أوي الصراحة اللي أنتَ أصلًا بتروح الچيم، وبتاكل أكل صحي، وأنتَ ملتزم عن الموضوع، يعني أنتَ مثلًا مش بعيد أوي عن النقطة اللي إحنا اللي اللي أنتَ عايز توصل لها، أو مثلًا مش لسه بقى هتبدأ اللي أنتَ تكتشف الچيم، وتروح وتشوف ال الكلام على إيه وكده، فأنتَ يعني في نقطة كويسة جدًا الصراحة، بس أنتَ هو أنتَ ملتزم يعني كل يوم بشكل كبير يعني، والّا أنتَ بتقطّع يعني أنتَ بتروح على قد ما تقدر وكده، والّا أنتَ لأ كل يوم تقريبًا بتروح أو ملتزم بشكل كبير؟
المشكلة أما أنا بيكون عندي ضغط شغل شوية، يعني أنا ساعات بيوصل معايا الموضوع إن أنا باخد معايا الشغل في البيت أكمّله، عشان بيكون الوقت هناك مش مِكفّي، أو إن أنا مثلًا ما لحقتش أعمل الحاجات اللي أنا المفروض أعملها، فَأنا الصراحة يعني أمّا باكون في أيام فيها ضغط، ما باعرفش ساعات أنزل الچيم، كو أوي، وباعتذر بقى لأصحابي، باقول لهم أنا مش هاقدر معلش يا جماعة اجي النهاردة، لأن أنا في عليّا ضغط وكده، و وهابقى معاكم مثلًا الأيام الجاية، فساعات ال يعني الموضوع بيكون مُتقطّع مش مش دايمًا بيكون مستمر. ساعات بييجي لي أيام طبعًا بابقى عندي شوية كسل، مش قادر إن أنا أنزل ولو عِييت بقى برضه بيكون عندي مشكلة إن أنا أتمرن، فَالحقيقة يعني بيبقى الموضوع صعب إن أنا أروح كل يوم طبعًا، باروح مثلًا آآ اللي هو 4 أيام في الأسبوع، حاجة كده.
إمم. أكيد طبعًا، ويعني طبيعي جدًا إن يبقى يحصل ظروف خارجة عن إرادتك أو س حاجات يعني مش في إيدك أوي، ده طبيعي جدًا وبيحصل دايمًا عادي، وطبيعي إن أنت مثلًا في أيّام مش هترُوح فيها، في أيّام ممكن ي بييجي لك خروجة أو عزومة معيّنة فمش هترُوح، ده ده بيحصل عادي جدًا، و ومش لازم كُلّ تبقى ملتزم 100%، وحتّى أنت بتقول دلوقتي بتروح 4 أيّام في الأسبوع، دي على فكرة نقطة كويّسة جدًا أو حاجة كويّسة أوي. طب أنت أ أ يعني إيه اللي شايفه أكتر حاجة صعبة بالنسبة لك، يعني إيه أكتر حاجة صعبة آآ، في حتّة الالتزام، أو حتّة إن أنت آآ تفضَل م مكمّل في الموضوع ده، أو إن أنت تحافظ عليه 100%، يعني هي المشكلة في التمرين، والّا مشكلة في الأكْل، والّا تنظيم مواعيدك؟ يعني إيه المشكلة بالضبط، أو أصعب حاجة بتواجهها شويّة؟
بُصّ، هو الحقيقة اللي بي اللي بيعوقني أوي إن أنا أوصل للهدف بتاعي إني ابقى كمال أجسام وكده هي حتّة الضخامة، يعني أنا ما باعرفش أوصل للضخامة اللي هُم بيوصلوا لها دي، يعني أنا مع جدول نومي ال الم اللي أنا باعمله، و وأكلي اللي هو البسيط، اللي أنا ممكن أكون باكل أكْل يعني قليل، آآ، و وبرضو إن أنا بيكون ساعات عندي ضغط شغل فباضطر إن أنا أعتذر عن الجيم أو ما اعرفش إن أنا أتمرن، فبيبقى الأولوية عندي دايمًا الشغل. آآ، باحس إن إن كُلّ دي معوّقات ممكن تخليني ما ما ما إن أنا ما أعرفش إن أنا مثلًا أحافظ على جسمي، آآ، أطوره كمان لأ، امم، برضو ال التمارين عندي ما عنديش فيها خبرة أوي آآ، لأن أنا يعني باتمرن مع نفسي، مش مش باتمرن مع كابتن أو حاجة، ف آآ، فالحقيقة يعني آآ، باحس إن تماريني مُمّلة شوية وممكن ما تبقاش فعالة بال بال بالطريقة ال ال الم يعني المفروض المطلوبة يعني.
أيوه آه فاهمك. وفاهم الحتّة أن أنت حاسس إن أنت واقف في مكانك، أو حاسس إن أنت مش بتعمل تقدُّم كبير وكده. بس يعني خلّيني أقول لك اللي هو أنت في نُقطة كويسة جدًا، نُقطة أن أنت أصلًا بتروح الgym وملتزم عليه ومحافظ على أكلك الصحّي، وقُلت لي إن أنت ساعات كمان آآ بتاخُد وجباتك معاك، فده نوع من أنواع الالتزام العالي. يعني مش أي حد بيعمل كده، ومش أي حد بيوصل للنُقطة دي أصلًا. يعني أي حد ممكن يستسهل ويجيب أكل من برّه أو كده. حتّى لو أنت ساعات بتعمل كده ماشي، بس أنت يعني بنسبة كبيرة بت بتحافظ على أكلك وكده. آآ بتروح على الأقل 4 أيام ال في الأسبوع الgym وبتحافظ على تمارينك وكده. فكل دي نُقَط إيجابية جدًا، وبتبيّن قد إيه فعلًا أنت عندك قابلية كبيرة أن أنت تحقّق حلمك ده، واللي أنت فعلًا تتحقّق هدفك دوّة واللي أنت تمشي عليه. وأنت بنسبة كبيرة يعني ماشي في الطريق وكده. أ اللي أنت ممكن تجرّبه، اللي أنت ت تضبّط شوية حاجات. منها مثلًا لو أنت فعلًا أنت بتقول أنت عايز تنقل الموضوع فعلًا لمستوى احترافي وكده، ممكن تجرّب اللي أنت تستعين بمٌدرِّب فعلًا. أنت ممكن تكُونش جرّبت الموضوع ده قبل كده، ممكن آآ يعني الموضوع ما فكّرتش فيه بشكل جِدّي، أو حسّيته بعيد أو اللي هو قُلت لأ أنا مش محتاجه أوي كده، بس أنت ممكن تبدأ فعلًا تفكّر اللي أنت تستعين بحد محترف في الموضوع ده أو محترف بالضبط في ال في النُقطة اللي أنت بتتكلّم فيها دي. ممكن تبدأ تبُص على السوشيال ميديا يعني الأفضل طبعًا أن أنت تشوف حد في gym حواليك. حتّى لو أنت هتبعد شوية مثلًا عن بيتك أو منطقتك. يعني تن يعني في نِطاق القُدرة اللي عندك. بس لو أنت حتّى بعدت شوية عشان تروح لكابتن مثلًا حاجة يعني محترمة أو حاجة شخص فاهم بيس يعني تبُص مثلًا على السوشيال ميديا بتاعته، تشوف إنجازاته، تشوفه هو بيعمل إيه مع ال العملا بتوعه. لو حسّيته فعلًا اللي هو يعني فعلًا يستحق، ممكن تروح وتجرّب وتقول له كل أهدافك دي، لإن هو هيبقى فاهم بالضبط النُقطة اللي أنت فيها، وفاهم بالضبط اللي أنت عايز توصل له، وهيقدر يخرّجك لل للي أنت عايز لازم حد يتابع معاك بشكل دَوري. يعني هي مش مُجرّد بس حد يقول لك كلمتين وخلاص، لأ أنت لازم حد يتابع معاك لمدة شهور 3، 4 شهور أو 6 شهور، وهو اللي هيقدر فعلًا ممكن ي توصل للضخامة العضلية اللي أنت بتحلم بيها. إيه رأيك في ال في النُقطة دي؟
آه. آه. إمم. لأ هي كويسة. يعني أنا حت أنا ما كنتش بصراحة باتابع نفسي أوي آآ بال بالطريقة الاحترافية دي. يعني أنا كنت اللي هو إيه، آآ باعمل اللي أنا مثلًا عارفه، أو أو باحاول إن أنا يعني اللي هو أطوّر من نفسي. ولكن طبعًا أنا مش هيبقى عندي الخبرة الكاملة زي المُدرِّب المحترف اللي هيكون بيدرَّب ناس كتير أوي. وهم وصلوا كمان آآ لحاجات آآ أكبر منّي بكتير. بس أ يعني أ بيكون عندي مشكلة صغيرة في حتّة الأكل. أنا أكلي بيكون قليل شوية، محتاج إن أنا أزَوِّده والّا أعمل فيه إيه؟
آه طبعًا، أنت ممكن برضه تجرب إن أنت تزود بقى أو تزود جُرعات أكلك بشكل كبير من غير ما تخاف أو من غير ما تقلق أو من غير ما تحس ال في حاجة غلط، بشكل برضه نظامي، حتى فعلًا يع بُناءً على النصيحة اللي فا اللي فاتت، هتقول للكابتن بتاعك ده اللي هو هيبقى متخصص ومحترف في حالتك، هتقول له كده وتفهِمه إن أنت عايز تعمل ضخامة وتزود أكلك، هو هيقول لك إزاي تزود الموضوع بشكل صحّي وسليم، بحيث إن أنت ما تضرش نفسك وفي نفس الوقت توصل لأهدافك، وأنت حتى لحد ما توصل، ال للمرحلة دي أو أنت تروح له، ممكن تد تجرب تزود أكلك أو تزود على مدار يومك تقعد تزود وجبات حتى ولو بسيطة، بس مثلًا على مدار شغلك طول ما أنت قاعد في الشغل مش شرط كل الوقت تبقى قاعد ما بتاكلش أي حاجة، لأ، أنت ممكن تاكل أي حاجة كده، آآ صحية أو أي حاجة إن شا الله لو خفيفة، آآ ممكن مثلًا بعد ما نخلص الشغل أنت قُلت أنت بتاكل، آآ في نص اليوم ت يعني تجرب إن أنت تزود وجبة كمان، آآ ممكن تمشي على نظام إن أنت تاكل من يعني تاكل حوالي 5 وجبات في اليوم، ده ممكن يساعدك جدًا إن أنت على طول بتبقى بتدخّل وجبات في جسمك وممكن فعلًا يفرق معاك جدًا.
أ فعلًا آه، يعني أنا هابدأ إن أنا فعلًا آآ أركِز في أكلي أكتر وأتمرن مع حد متخصص، ده هيخلّيني فعلًا أحس إن أنا الموضوع مش بعيد منّي، إن أنا أقدر أوصل لهدف كبير اللي أنا عايزه. بجد شكرًا جدًا على النصايح اللي أنت اديتهاني، قد إيه هي فرقت معايا وخلّيتني يعني آآ أركِز أكتر في الأهداف بتاعتي، شكرًا جدًا ليك.
طبعًا. لأ العفو، على إيه؟